तो अ, देखिए क्या हो रहा है न हाल ही में मैं मेरे जीवन में एक अ, मतलब होता नहीं कि रिश्ते टूटने के हालात से गुजर रही हूँ। और मैं इस चीज़ से जो है आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ। अ, एक ब्रेकअप हुआ है इसके साथ मतलब सिर्फ़ अ, एक रिश्ता नहीं बल्कि बहुत सारी उम्मीदें जो हैं न वो भी टूटी हैं। अगर मैं बोलूँ तो तो मैं है न अ, ये हालात को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ या मैं क्या करूँ ऐसा? और अ, कभी उदासी बहुत भारी लगती है, और कभी गुस्सा जो है वो भी आता है, है न? अ, पर मैं बिल्कुल मतलब अकेला महसूस कर रही हूँ दिन के काम जो है वो भी पूरे करती हूँ लेकिन अंदर से मन जो है बहुत थका हुआ होता है, थकान महसूस होती है। अ, और मैं अपना ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ अपना खुद का और सँभाल भी नहीं पा रही हूँ खुद को। तो अ, मुझे समझ नहीं आता है कि इस परिस्थिति से कैसे निकलूँ? क्या करूँ?
जी। जी।
क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उदासी जो है बिल्कुल भी नहीं जाती है, बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना था? तो मुझे बता सकते हैं कि मैं इससे कैसे आगे बढ़ूँ?
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का समाधान कर सकें। लेकिन मेरा पहला प्रश्न होगा, क्योंकि बिना प्रश्न के सलाह नहीं दी जा सकती, कुछ मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। पहली बात मुझे ये बताइए कि आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं। और थोड़ा अपने बारे में और बताइए, थोड़े दिनचर्या के बारे में बताइए कि कैसा जीवन आपका था और कैसा जीवन अब हो गया है? जी।
हुँ। हुँ, हुँ। अ, देखिए अगर मैं महसूस की बात करूँ तो वही ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी सारी उम्मीदें जो हैं, वो अ, पानी में बिखर गए हैं और अ, जैसे कि म एक जब भी रिश्ता होता है ना जब रिश्ता टूटता है काली वो रिश्ता नहीं होता है अ, क्योंकि उससे बहुत सारी उम्मीदें, भविष्यों की जो अ, लक्ष्य में मतलब भविष्य के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो हमने प्लानिंग की हुई होती है, है ना? बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं एक आप बोल सकती हैं कि अ, समय का जो है ना इन्वेस्टमेंट था मेरा। अ, और ये अ, काफ़ी 6-7 साल बाद अगर ऐसी चीजें आना या ऐसी परिस्थिति आना इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों का उथल-पुथल होना। तो, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी उम्मीदें ख़त्म हो गई, मेरी जो प्लानिंग की हुई थी वो सारा कुछ ही अ, उथल-पुथल हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्या ना करूँ? मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है मन भारी रहता है, कभी-कभी ठीक लगने लगता है फिर अचानक से उदासी लौट आती हैं। अ, कन्फ्यूज़न भी है अ, कि अब मैं किस दिशा में जा रही हूँ और किस दिशा में मैं जाऊँ? तो ये जो है ना ऐसा महसूस होता है मुझे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है।
जी। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी। मेरा एक अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप थोड़ा ये बताइए जैसा आपने कहा कि आपका रिश्ता टूटा है। तो ये थोड़ा बताइए इसमें किस तरह का रिश्ता था, कितना समय आप उनके साथ गुज़ारती थीं, कितना समय दे पाती थीं और अब आप उस समय पे क्या करती हैं? थोड़ा इस पे विचार बताइए, प्रकाश डालिए।
हुँ, हुँ। देखिए, अगर समय की बात करूँ ना तो अ, समय जो है अ, रिश्ते का काफ़ी अ अ, हो चुका था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अ, 6-7 साल का रिश्ता था हम दोनों के बीच में पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसकी वज़ह से जो है हमें अ, अलग होना पड़ा अ, ना चाहते हुए भी आप बोल सकते हैं। और अ, रिश्ता जो है बहुत अ, गहरा था और मुझे ऐसा लगता था कि अ, हमने जो सपने बुने हैं साथ में और जो सोचा है कि हम ये करेंगे या हम ऐसा करेंगे। क्योंकि 6-7 साल के रिश्ते के दौरान में बहुत सारी चीजें अ, होती हैं और आप बोल सकते हैं कि एक अ, परिवार जैसा ही बन जाता है, वो इंसान आपके लिए। बहुत महत्व रखता है आपकी ज़िंदगी में क्योंकि 6-7 साल रि का रिश्ता जो है बहुत अ, कम नहीं होता है। आपने जो अ, मतलब होता है ना कि एक परिवार से मतलब एक बच्चा भी पैदा होता है तो 6-7 साल में उसके साथ ज जो जुड़ाव होता है ना अ, उससे भी ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है एक अ, इंसान से 6-7 साल में। अ, जबकि वो आपका एक अ अ, बोल सकते हैं कि एक साथी की तरह जब आप उनको चुनते हैं बहुत सारी दुःख या सुख, बहुत सारी भावनाएँ है आपने मतलब उनके साथ व्यक्त की होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग की हुई होती है। तो अभी हालाते जो है ना बहुत तरीके से बदल गए हैं। जैसे मैंने बताया मुझे नहीं समझ आता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अब किसी रिश्ते में जा सकती हूँ। मैं देखिए, पढ़ी-लिखी हूँ और मुझे समझ भी है कि ये सारी चीज़ों से आगे आगे बढ़ना ज़रूरी है। पर कहीं न कहीं आपका जो भावनात्मक रूप है ना वो बाहर आ जाता है, मुझे सारा समझ होने के बावज़ूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो हालात ही इस तरीके से बदल गए हैं कि ना मैं काम कर पा रही हूँ, ना भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य बना पा रही हूँ, ना उसके लिए कुछ काम कर पा रही हूँ। तो अ, समय जो है बहुत बदल गया है बहुत हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं किसी रिश्ते को जो है उसको भी आग मतलब होता है ना स्वागत नहीं कर पाऊँगी कि भविष्य में ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ रिश्ते में जा भी पाऊँगी या शादी भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? अ, ऐसा महसूस होता है मुझे, जो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि निचोड़ देता है ये जो एहसास है। अ, और तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए?
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी, जी, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ, और एक प्रश्न मेरा एक और ये रहेगा, कि ये बताइए कि जो आपके परिवार वाले क्या आपने उनसे बातें साझा की हैं? क्या अपने दोस्तों से ये बात इस बारे में आपने बात की है? उनका क्या प्रतिक्रिया रहा? क्या उन्होंने आपको कोई सलाह दी? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए।
हाँ देखिए, अगर ह परिवार की बात करूँ या दोस्तों की बात करूँ अ, तो जी हाँ कुछ लोगों को अ, मैंने बताया जो रिश्ता टूटा उसके बाद। पर हम दोनों के रिश्ते के बारे में परिवार को जो है कुछ परिवार के सदस्य को पता था। पर कुछ लोगों को जो है वो नहीं पता था और कुछ लोग हैं लेकिन हर बात वही होता है ना कि सबको कहना आसान नहीं लगता है। कभी अ, ऐसा लगता है कि मुझे अ, खुद ही सब संभालना चाहिए क्योंकि अ, जिस परिस्थिति से मैं गुज़र रही हूँ भले ही अ, शब्दों के रूप में हो कुछ मुझे सलाह दे-दे शब्दों के तरीके से पर वो भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएँगे या मेरा जो कष्ट है वो उस अ, मतलब होता है ना कि स्तर में जा के नहीं समझ पाएँगे। और कहीं न कहीं मैं उनको समझा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि अ, प्रतिक्रिया जो है ना उनका यही होता है कि कोई बात नहीं तुम्हें इससे बेहतर मिल जाएगा या इससे बेहतर होगी तुम्हारी ज़िंदगी है ना। ये बोलना आसान है पर जिस अ, चीज़ से जो इंसान गुज़र रहा है ना वो उसको ही पता होता है। अ, क्योंकि ये तो एक बस मुझे ऐसा लगता है कि कहने वाली बात है कि तुम्हें बेहतर मिल जाएगा बात बेहतर मिलने या ना मिलने की नहीं है। बात आपकी भावना की है आपकी अ, वो पल की है जो आपने बिताए हैं या उस सपनों की है जो आपने सँजोए हुए थे अ, और ये सारी चीजों जो हैं मैं समझ ही नहीं पाती हूँ या उनको समझा ही नहीं पाती हूँ। इसी वजह से अ, मैंने साझा करने की कोशिश ही नहीं की कहीं ना क्या बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो समझ ही नहीं पाएँगे, और मुझे कहना आसान भी नहीं लगता है ये।
जी। जी। जी। हुँ जी। जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी तनाव में आप हैं। और बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय पे कि कोई आपकी बात सही तरीके से समझ सके। कहीं न कहीं लोग भी बातों से ही टालना चाहते हैं इस चीज़ों को। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, कि ये बताइए कि आप अब कितना परेशान रहती हैं और अब आप अपने भविष्य को कैसा देखना चाहती हैं, उसपे थोड़ा-सा मुझे अ, कुछ बातें बताइए?
जी। हुँ, हुँ। अ, देखिए कि मैं अ, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मैं परेशान उन उन चीज़ों की वजह से रहती हूँ जो मेरी उम्मीदें टूटी हैं। टूटी हुई उम्मीदों से मैं परेशान हूँ, जो भविष्य में सोचा था कि अ, वो मतलब होता है ना कि नहीं है अ, और ये स्वीकार करना सबसे कठिन है मेरे लिए। और सबसे मतलब होता है ना कि परेशान मैं इसी वजह से होती हूँ क्योंकि मैं उसको स्वीकार कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरा भविष्य मैंने जो सोचा था अब वो सारी चीज़ें टूट चुकी है और मुझे नहीं पता कि अब भविष्य में मैं क्या चाहती हूँ? मैं उस परिस्थिति में हूँ कि मुझे नहीं समझ आता है कि मैं बस होता है ना कि एक जी रही हूँ बस खा रही हूँ पी रही हूँ बस मैं ज़िंदा हूँ पर अ अब कोई मकसद नहीं है, भविष्य कैसा चाहती हूँ वो नहीं पता है। और मैं इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा रिश्ता टूट गया है तो अ, अभी मैं उस परिस्थिति में मुझे कुछ भी समझ नहीं कि क्या करना चाहिए? कल क्या होगा? मैं क्यों जी रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, क्यों घूम रही हूँ? इतना तक मुझे महसूस नहीं होता है तो, मैं स भविष्य के बारे में तो बता ही नहीं सकती हूँ कि अब मैं कैसी भविष्य चाहती हूँ और क्योंकि ये सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं तो भविष्य के बारे में भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या चाहती हूँ मैं?
जी। जी। उ, जी, कोई बात नहीं। जी, जी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको सलाह दे सकूँ। पहली बात तो ये है कि, बिल्कुल जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, और बहुत परेशानी होती है जब आपका रिश्ता गहरा हुआ वो टूट जाए। तो बहुत परेशानी होती है और बहुत मुश्किल होता है उन जो हम कहते हैं ना गड्ढों को भर पाना। तो ये धीरे-धीरे समय के साथ ही अ, ठीक होगा। तो समय दीजिए खुद को पहली बात तो मैं ये कहूँगा। और जो हुआ है उसे मुझे लगता है आपको धीरे-धीरे मानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर बात बन सकती तो मुझे लगता है क्योंकि आपका जो प्यार है वो गहरा था आप ज़रूर कोशिश कर करती। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण शायद वो अब वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले था। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सकारात्मकता अपने अंदर लानी चाहिए और कोशिश करना होगा कि आपको इससे आगे बढ़ने का क्योंकि जीवन रुकता नहीं है किसी के लिए, वो आगे बढ़ता रहता है। जो भी साथी थे वो भी अ, मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ गए हों और ये सही फैसला ही है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और, हो सकता है कि सही मायने में कोई बेहतर मिल जाए हमें नहीं पता। और जो अ, जो आपकी भावना जिस तरीक़े से अ, टूटी है हो सकता है उसे बेहतर जोड़ने वाला भी मिल जाए। हो सकता है और हमें अपने विचार को थोड़ा खुला रखना होगा। और, ये नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो हमें मिला वो सबसे बेहतरीन था सोचिए मन को दिलासा दीजिए कम से कम कोशिश कीजिए कि नहीं-नहीं आगे भी कोई बहुत बेहतर मिल सकता है। हो सकता है उससे बेहतर सही में मिल जाए ना कि सिर्फ़ बातों की बातों। सही में कोई आपसे ऐसा मिले जिसको आपको आपसे बहुत प्रेम हो और आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो। और मैं कहूँगा छोटी-मोटी क्योंकि इस समय पे ना आपको व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं न खाली दिमाग शैतान का घर। तो जितना आप खाली रहेंगी आप इन बातों के बारे में सोचते रहेंगी। तो कोशिश कीजिए थोड़ा अपने को व्यस्त रख पाने का अपने दिनचर्या को थोड़ा व्यस्तपूर्ण बनाइए, कि कम से कम समय आप खाली रहें। आप लोगों के बीच रहें अपने दोस्तों के साथ रहें परिवार वालों के साथ रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बाकी चीज़ में लगा सकें जो आपके शौक हैं, जो मनोरंजन की चीज़ें आपको पसंद हैं अगर फ़िल्में देखना पसंद है, वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो उसमें समय दीजिए और खुद का बढ़िया से ख्याल रखिए। क्योंकि ये समय बहुत नाज़ुक होता है और इस समय पे इंसान कई गलत फैसले भी लेता है तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की बातें नहीं सोचनी है मन में अगर आती भी हैं तो उसको बिल्कुल दूर कर देना है कि बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो अ, आपके बारे में सोचते हैं आप उनके बारे में ज़्यादा सोचना है। और मुझे लगता है कि जो भी आपने भविष्य देखे थे कि अ, आगे आप ये करेंगी वो करेंगी। मुझे लगता है उसको फिर से एक बार हम कहते हैं ना रीसेट बटन दबाना। तो मुझे लगता है वो आपको करना चाहिए और नई चीज़ें सोचनी चाहिए कि भविष्य में और मैं क्या खुद से कर सकती हूँ? और उसपे ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है धीरे-धीरे आप सुरक्षित कदम उठाएँगी और अपने परिवार और अपने दोस्तों का समर्थन लेंगी। तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। जी।
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए, बिल्कुल जो भी सुझाव दिए मैं भविष्य में आजमाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।